Betul betul, nah, kalau memang si, apa, pimpinannya ini sudah dikasih bukti masih, apa namanya, membantah biasanya itu memang sudah toxic itu ya, udah agak susah gitu. Heeh, karena kalau pimpinanku waktu itu, justru dia yang ngajarin gitu, dia yang ngajarin tuh. "Ini harus ada emailnya ya, kalau ada apa-apa, kalau lupa, berarti ketahuan siapa yang salah, siapa yang benar." Gitu. Jadi aman, heeh.
Mhm mhm. Iya iya. Benar benar banget, mhm. Iya iya. Oh. Bener benar. Heeh heeh. Betul, mhm mhm, enak ya Kak kalo emang, bosnya kayak gitu ya? <laughs>
Betul, makanya menarik banget nih kalau kita ngomongin tanggung jawab gitu ya Kak ya. Terimakasih banyak nih, atas informasinya.
Mhm mhm. Betul, betul banget. Oke.